Son 3-4 aydır yeni bir, eee, girişimcilik projesinin üzerinde çalışıyoruz ve bu projede bir, eee, premium sistem bir de normal sistem var ve abonelik usulü çalışıyor ve abone olduğunda da sana, eee, belli başlı öncelikler tanıyor. Hem müşteri hizmetleri olsun hem belli başlı ayrıcalıklarla bizim sunduğumuz hem de, eee, sunucumuzun da belli başlı şekilde kaldırabildiği sadece belli başlı imkânlar kazandırıyor ama burada, eee, biz belki fiyatlandırma konusunda, eee, sorun yaşıyoruz. Çünkü rakip firmaların fiyatlandırmaları bizi kurtarmıyor ama aynı zamanda da onlardan daha kaliteli bir ürün sunuyoruz. Ya, kaliteli bir ürün sunuyoruz ama insanlara ucuza vermeden de günün sonunda onları denemeye itemeyiz. Bu yüzden de aslında, eee, fiyatlandırma konusunda çok büyük bir sorun yaşıyoruz ve burada da aslında bunu ekip dışında ilk defa sana bahsettim. Eee, bana da bir, ımm, bir bakış açısıyla dışarıdan bir gözle nasıl olması gerekiyor, nasıl bir fiyat yaparsak insanların ciddi anlamda ilgisini çeker, eee, ve ciddi anlamda denemeye ve, eee, ürünü kullanmaya iter, diye sormak istiyorum aslında.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii ki, çok iyi yaptın aslında bu konuyu danışarak. Öncelikle, hani, ııı, tam olarak anlamak için soruyorum. Ürünün, ü ürünün tam olarak ne? Böyle se uygulamalarda, yani, uygulama mı yaptın? Abonelik sistemi dedin. Kimlere hitap ediyor ürünün?
Tabii. Aslında şöyle, bu bir dil öğrenme uygulaması. Nasıl, ııı, Duolingo veya Busuu gibi uygulamalar varsa bu da onların aslında belli başlı yerlerde açıklarını kapatıyor. Yıllardır kullanan birkaç kişi birleştik ve günün sonunda, eee, bu uygulamaların eksiklerini bulduk. Belli başlı yerlerde hem, eee, sistem sorunları hem müşteri hizmetleriyle olan problemler hem de belli başlı dil öğrenme metotları hem de aynı şekilde, eee, bence en büyük artısı onlardan çok daha fazla bir dil hazinesine sahip olması. Öğrenebildik öğrenebilecek dil olarak. Ama şöyle bir şey var; böyle, ııı, şirketler piyasayı domine ettiğinden dolayı aslında hem reklam tarafında hem de ürün fiyatlandırması olarak, ııı, hem yıllık abonelikler hem de aylık abonelikler tarafında birazcık ne koyacağımızı, fiyatın ne olması gerektiğini kestiremiyoruz. Şimdi özel derslere bakıldığında, aslında, fiyatlandırma çok çok uygun ve hatta platformda özel ders seçenekleri de var <swallows> ama insanların ilk başta bunu ciddi anlamda uygun bulup, denemesini, daha sonrasında da, ııı, aslında, ııı, yaymasını istiyorum. Ama günün sonunda nasıl bir fiyatlandırma yaparsam insanlara çok gelmez, bunu kestiremiyorum.
Ne güzel. Hı hı. Harika. Hı hı. Anladım. Anladım. Eee, aslında, eee, uygulaman gayet, eee, insanlar için yararlı bir uygulama ve, eee, insanların kullanabileceği uygulama dediğin gibi ama markette, eee, bunu domine eden başka uygulamalardan bahsettin. Onların fiyatlarına baktığında hiç onlara yakın fiyatlar koymayı veya onların tabii ki marketi domine ettikleri için, hani, sen onlara yakın bir fiyat koysan, eee, bence, eee, kullanıcılar ona o o uygulamayı tercih ederler. O yüzden böyle en başta, eee, birazcık zarar edelim ama tanınırlığımız artsın deyip, eee, bu ü ürünün fiyatını düşürmeyi düşündünüz mü hiç takım arkadaşlarınla birlikte?
Evet. Hı hı. Kesinlikle Aslında evet, bunu düşündük ama şöyle ki bizim sitemizin gelişmesi için birazcık da en başta para da kazanmamız gerekiyor. Çünkü bunun yapım aşaması olsun, reklam aşaması olsun çok yüksek miktarlarda para harcandı. Bu yüzden de s bunların sonucunun devam etmesi için belli bir miktarda para gerekiyor. Bu yüzden çok yüksek fiyatlardan da satış yapamıyoruz. Zaten şöyle, eğer çok yüksek fiyatlar kurtarsaydı en baştan çok yüksek eee, çok düşük özür dilerim. Çok öz düşük fiyatlar bizi kurtarsaydı çok düşük fiyatlardan hareketle o zaman biz domine edebilirdik hatta. Ama çok düşük fiyatlar yani yılda onlar $50 alıyorken biz $20 alabilseydik aslında çok fazla bir kitle çekebilirdik ama bu iş aşamasında bile aslında belli yerlerde, eee, sıkıntı olabiliyor daha sistem oturmadığı için hatta başka platformlar ilk 1 haftayı bedava veriyor, ilk 2 haftayı bed yor ve daha sonra, eee, bir abonelik istiyorlar. Ama bu da aynı şekilde onların kurulu bir düzeni olduğu için ve artık bir para akışı olduğundan kaynaklı. Sadece aboneliğini iptal etmeyi unutan kişiler bile belli bir miktar para getiriyor onlara zaten. Yani kabul edenler bile değil. Bu yüzden aslında o yöntemi denedik ama, eee, birazcık da ekonomik olarak sıkıştık diyebilirim.
Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Doğru diyorsun aslında. Sonuçta belli bir bütçeyle giriyorsunuz bu projeye ve, eee, belli bir giderleriniz oluyor. Belki reklam da veriyorsunuzdur. O yüzden, eee, siz de bütçenize göre belli bir fiyat belirlemek zorunda kalmışsınız. Senin de dediğin gibi birisi $50 iken siz $20 yapamıyorsunuz maalesef. Çünkü bütçenizi yani maliyetinizi karşılayamıyor anladığım kadarıyla. Peki, şöyle bir yöntem denedin mi hiç, eee, ekibinle birlikte? Eee, mesela yakın arkadaşlarına veya çevrende bir anket düzenleyip, hani, biz böyle böyle bir uygulama geliştirdik. Sence bu uygulamaya sen aylık veya yıllık, ııı, kaç, ııı, para verirdin, ne kadar ödemeyi tercih ederdin diye bir analiz yaptınız mı takım içerisinde?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Aslında şöyle, bunu birazcık da, ııı, kendi üzerimizden de düşündüğümüz zaman anlayabiliyoruz. Çünkü evet, bazı analizler için belli başlı insanlar gerekiyor ama biz de zamanında dil öğrenme sürecinden geçtiğimiz için ve piyasanın farkında olduğumuz için biz de potansiyel müşterileriz ve üzerimizden düşününce bile aslında eğer birisi bu uygulamayı biliyorsa ve diğer uygulamaların da farkındaysa bilinçli bir müşteri olduğu takdirde başka bir uygulamayı tercih etmesi için hiçbir nedeni yok. Yani, bilinirliği dışında. Nasıl, ııı, insanlar %100 pamuk olmasına rağmen 2 ürün de birisi lüks bir marka diye katlarca daha fazla para veriyorsa aslında burada da aynı mantık söz konusu. Yani, aslında ikisinin de çalıştıran sistem aynı, yazılım dili aynı. Sadece çok daha fazla opsiyon eklenmiş çünkü artık diğer tarafta bir dominasyon olduğu için insanlar kendilerini geliştirme, eee, çabasına girişmiyor o şirketler. Zaten hâlihazır sistemden bir mutluluk olduğu için ne şikâyetler dinleniyor ne yeni özellikler ekleniyor. Yani bu yüzden de, ııı, yeni kişileri birazcık umursamıyorlar. Sanki onlar bir risk risk teşkil etmiyormuş ve müşterilerini elinden alamazmış gibi. Bu yüzden aslında insanlar bu yere, yani, böyle, bir yere konulduklarını bilse kullandıkları uygulamada büyük bir ihtimalle hem ucuz olmasıyla hem daha başarılı olmasıyla bizim uygulamamızı seçerler. Ama hâlâ insanlara ulaşamadık ve ulaşmak için fiyatı ciddi anlamda düşük mü yapmalıyız ve yüksek de yapabiliriz bir yandan. Çünkü aslında yüksek fiyat da insanlarda kalite algısı uyandırıyor. O yüzden burada ne yapmamız gerektiğini birazcık, ııı, kestiremedik diyebilirim.
Evet. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Aslında doğru diyorsun, hani, o ş iii, domine eden şirketler, eee, fiyat belirlerken gerçekten, hani, eee, bazen aboneliklerini unutan kullanıcılar oluyor, devam ediyorlar. Onlara rağmen para kazanmaya devam ediyor. Sizin bu aşamada, eee, sonuçta sizin, ııı, uygulamanız yeni olduğu için insanlar bunu deneme olarak alacaklar en başta. Beğendiklerinde devam edecekler yani şu anda yeni bir uygulamada a abonenin ücretini unutup yani oraya üye olduğunu unutup devam etme gibi bir durumu söz konusu değil açıkçası. Şu anda uygulamayı, ııı, tanıma, araştırma, deneme, eee, yanılma yöntemiyle aboneliklerine devam edip etmeyeceklerine karar verecekler. Bu yönte eee, siz bir fiyat belirlerken mesela, ııı, şu anda koyduğunuz fiyattaki gelen tepkileri, eee, kale alıyor musunuz? Mesela dedin ki demin, "Domine marketi domine edenler çok müşterilerin, eee, istekleriyle müşteri hizmetleri açısından çok yeterli değil." dedin. Mesela bu konuda kendi ürününüzü geliştirmeyi yani müşteri hizmetlerini biraz daha yukarı çekmeyi veya mesela satış tepkilerini ölçtünüz mü? Kullanıcılardan direkt geri bildirim aldınız mı? Bunları yapmayı düşünür müsünüz?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Aslında şöyle, burada birazcık da, ııı, kıyafetten gitmemin nedeni şu: Kıyafet mantığı bir yerde de uyuyor. Kıyafetten kastım bir mont. Ayakkabı için de düşünebiliriz. Çünkü günün sonunda insanlara şöyle şeyler vaat edince en iyi markanın, şu an piyasadaki en popüler markanın veya bir telefon için de piyasadaki en popüler markanın 2 katı bir performans sunuyoruz. En kaliteli monttan 2 kat daha fazla ısıtıyoruz ama fiyatımız onun 3’te 1’i fiyatına. Yani, insanları bu işkillendiren bir davranış. Aslında 2 katı fiyatı olsa kalite aldıklarını düşündürüyor insanlara. Burada birazcık da s ııı, düşük olduğu zaman insanlar sanki, eee, ucuz ama, işte, görünüş olarak güzel değil ama kaliteli, sanki belli bir yerden o prestiji kaybedip kaliteye yöneliyorlarmış gibi hissediyorlar. Burada aslında ikisini beraber tutmak için bir yerde de şunu düşünüyoruz, sanki, eee, kaliteyle beraber parayı da fiyatı da yükseltmemiz gerekiyor ki insanlar ne aldığının farkına varsın. Çünkü yeni nesilde birazcık daha değer algısı verdiği parayla ölçülüyor. Aynı şekilde bu her şeyde böyle. Bir kıyafet, bir kitapta bile yani o içerisi içeriği aynı olan bir kitaptan bile kapağının kalınlığına göre mesela kitabın değeri değişiyor ve bunlarla aslında birazcık daha değer algısı yaratmaya çalışıyoruz ama yüksek olursa kimse denemeyebilir de, düşük olursa insanlarda kalitesizmiş gibi sanki, ııı, onlardan daha alt bir sürüm de o yüzden daha az para alıyormuşuz gibi bir algı da olabilir. Bu yüzden aslında arada kalıyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Aslında doğru diyorsun. Gerçekten yüksek fiyat versen, ııı, ir dominere yani marketi domi domineye giden raki rakiplerin var, onlara yönelecekler. Düşük fiyat versen, eee, bu sefer de gerçekten belki uygulama kalitesiz olduğu için, eee, ucuz diye bakacak insanlar. Hâlbuki uygulamayı denemeden, eee, değerini de göremeyecekler. Ama bazı insanlar da, ııı, şu şekilde yanaşabilir: Ya bu u uygunmuş, bir deneyim diye yanaşa yanaşan insanlar da olabilir ve böylelikle aboneliğini de satmış olabilirsin sen de bu uygulama içerisinde. Onların mesela market analizini yaptın mı? Mesela biz fiyatı ucuz tuttuk ama ucuz tutmamız sayesinde bu kadar kişi geldi bize. Hani, en azından bir denemeye bile geldiler. Çünkü bazı insan, eee, diyebilir ki o marketi domine eden piya ııı, domine eden uygulama için, "Ya ben buna bu kadar parayı veremem ama bu ba başka bir alternatifim var, bu daha uygun, bir de bunu deneyeyim. Eee, belki memnun kalırım." diye yaklaşanlar da olabilir. O yüzden benim tavsiyem fiyatı çok çok yükseğe çekmeden en başta en azından tanınana kadar evet maliyetli bir süreç olacak belki ama birazcık maliyet hesabı yaparak, ııı, böyle uzun bir sürece yayabilirsiniz bunu takımca birlikte. Biraz daha düşük fiyatlı başlamanızı tavsiye ederim. Ne dersin?
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Anlıyorum aslında. En başta birazcık daha fiyatı düşürüp, eee, daha sonrasında insanlara, bunun çok fazla örneği var günün sonunda. Bedavadan uygulamayı verip daha sonra insanlara bunu alıştırdıktan sonra para talep etme aslında çoğu uygulamada var. Mesela en başta bedava olan Gmail gibi uygulamalar daha sonra depolama özelliğini arttırmak için fiyat talep etmeye başladı. Maillerin daha fazlasının gelmesi için aslında bir, eee, ihtiyaç yaratıp daha sonra bu ihtiyacı bedavaya karşılayıp daha sonra bundan bir para istemeye başladılar. Aynı şekilde böyle olabilir. Dediğin gibi en başta belki birazcık zarar edeceğiz günün sonunda ama son olarak son defa bir sermaye koyup ortaya, eee, fiyatı çekip daha sonrasında, eee, yine insanlara ne sunduğumuzu fark ettirip yine iyi fiyatlara satabiliriz. Bu konuda doğru söylüyorsun, evet. Birazcık da benim gözümü açtın. Sana tavsiyelerin ve beni dinlediğin için çok teşekkür ederim.
Evet. Hı hı. Ben teşekkür ederim, umarım tavsiyelerim işe yarar ve uygulaman çok fazla, çok geniş kitlelere ulaşır.
Umarım bir gün de, eee, herkesin karşına çıkacaktır. Eee, kendine iyi bak, her şey için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
<scoffs> Umarım. Sen de kendine iyi bak, görüşürüz.